بالضبط. ف لأ. الفترة اللي إحنا فيها دلوقتي، لأ في منافسة شديدة وفي نفس الوقت في سرعة كبيرة، أنت لو لو هديت ثانية هتِطحِن، لو أنت طِلِعت نجم، و وفكّرت إنك أنت أحسن من الناس، بسرعة جدًا هتلاقي نفسك إنك أنت ات يعني اتهَبَدت في آآ، أو اتخسفت، زي ما أنت قُلت على حد تعبيرك، في سابع أرض، لأن المنافسة الناس هتطلع بسرعة وهتشيلك من، من مكانك ده. أنا عاوز ادّيك مثلًا يعني
أوكي. آه. آه، اللي هو ما كُلّ الحال بيتبدِّل في ثواني، طَب لحظة بس، أنا أنا هاوقّفك بس هنا ثانية، وأقول لك أنت شايف الشخص اللي وصِل للنجومية في ظِلّ السرعة والحياة اللي بتجري بريتم يعني مرعب دلوقتي، هل أنت شايف إيه اللي محتاج يحافظ عليه عشان يقدر يفضل مكمِّل أصلًا على نَفْس الريتم؟
آه.